बिल्कुल मैं समझ में पा रहा हूँ, आपकी बातों से आपका तनाव भी अ, नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल अ, घबराइए नहीं, बिल्कुल आप ये समाधान होगा आपका, हर चीज़ का समाधान होता है दरअसल। तो दरअसल मैं कुछ और अ, बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने तो बिज़नेस तो खोल दिया और आपने बताया जैसा आप फ्रीलानसिंग भी करती हो। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है अ, चल रही है ये सही से, लेकिन क्या आपने कभी अपने अ, बिज़नेस का बिज़नेस को आप देखने जाती हो, दौरा करती हो बिज़नेस का, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, फ़ीडबैक क्या आ रही है वहाँ से? <smacks lips> तो इन सबके बारे में बताइए क्या अ, कित नज़ महीने में लगभग कितनी बार, जैसा बताया आपके स्टाफ रन करते हैं, तो महीने में लगभग कितनी बार आप अपने बिज़नेस को विज़िट करते हो, वहाँ की अ, डेटा वग़ैरह को देखते हो, अ, कस्टमर्स की फ़ीडबैक देखते हो? इन सबके बारे में थोड़ी अ, गहराई से बताएंँगे तो ज़्यादा अच्छा हो
हाँ, देखिए बात ये है कि मैं बाहर रहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी अपनी पढ़ाई के लिए भी और फिर बाकी घर पे मेरी मम्मी रहती हैं और मेरी बहन है जो मतलब लगातार इन चीज़ों पर पूरा ध्यान रखती हैं और दिन में मेरी उनसे 1-2 बार बातचीत होती है, मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाती हूँ, बस ये है कि वहाँ क्या चीज़ की कमी है, क्या पूरा होना चाहिए, किसकी वज़ह से दिक्कत आ रही है, इन सारी चीज़ों का पूरा ख्याल रखती हूँ, बाकी जो मुझसे होता है, जो चीजें एड करनी होती हैं, वो भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो ऐसे ही चल रहा है। कहीं न कहीं अ, मुझे पूरा भरोसा रहता है कि हाँ, मेरी मम्मी उतनी कैपेबल हैं कि वो देख लेती हैं कि क्या चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, नहीं है, वो सारी चीज़ों को समझ के वो मुझे अपडेट करती हैं, बाकी मैं घर जाती हूँ महीने में या फिर 2 महीने में जाती हूँ ज्यादातर, तो वहाँ का मतलब सब कुछ खुद ही समझ में आने लगता है, ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि जैसे कोई सीज़न वग़ैरह आता है, काम जो हमारा है वो ज़्यादातर सीज़न पे बेस्ड रहता है, जैसे शादी-विवाह आते हैं, है ना? तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब इस वक़्त बहुत अच्छी मतलब इनकम हो जाती है उससे और अच्छा खासा मतलब इतना हो जाता है कि जितनी लागत लगी होती है उससे 4 गुना ज़्यादा मतलब आ जाता है उससे, इस तरह से होता है। स्टाफ का जो खर्च होता है वो आराम से निकल जाता है, <smacks lips> सारे इक्स्पेन्स निकल जाते हैं, लेकिन जब जो है ये सारी चीजें नहीं होती हैं, सन्नाटा होता है या मतलब कुछ भी आसपास शादी-विवाह ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो बिज़नेस मेरा ऐसा है कि उसके अलावा मतलब वो चल नहीं सकता है, ये सिर्फ़ सीज़न पे निर्भर है और इस चीज़ के बारे में ना मैंने पहले नहीं सोचा था कि क्या होगा, नहीं होगा, मुझे लगा इस चीज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, टाल देना चाहिए, बाकी जो सामान के लिए मैंने आपको बताया कॉस्मेटिक भी था साथ-साथ, तो वो चलता है वो लगातार लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बचत नहीं है, जिस चीज़ के बारे में सोच के वो मैंने डाला था बिज़नेस, कहीं न कहीं वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं और उतना ज़्यादा मेरे पास वक़्त नहीं रहता है कि मैं वहाँ पे जाकर अपना समय दूँ क्योंकि मुझे और भी दूसरे काम होते हैं जिनकी वज़ह से जो है वो एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ सब कुछ सँभालने के लिए साथ-साथ मुझे भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इसीलिए।
हाँ। हाँ। हाँ।